อ่า ก็คือเปิดเทอมอะค่ะ ก็คือเปิดเทอม แล้วก็แบบเหมือนแบบเพื่อนคนเนี้ย ก็เอาไปเล่าว่า "เนี่ย ปิดเทอมนะแบบว่าเนี่ย ไอ้เนี่ยมันพาไปอายมากเลย" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อือฮึ ใช่
อืม <chuckles> แล้วเหตุการณ์นี้ก็น่า ให้ใครที่ ที่จะเจอกันสักเท่าไร ใช่ไหมคะ มันก็เลยเป็นสมญานามนะคะ ที่โด่งดังในชั้นเลย อย่างเงี้ย โอ้โฮ
<laughs> ทั้งชั้นเลย ไม่ใช่เฉพาะห้องตัวเอง แล้วแบบเหมือนรู้ไปถึง ครูก็ถามว่า "ทำไมเรียก เรียกเพื่อนแบบนี้?" ไอ้เพื่อนน่ะ ก็เล่าให้ฟังว่า "เนี่ยนะ มันทำแบบนี้ ๆ ๆ นะ" ก็ ขำ แล้วครูก็บอกว่า "โอ๊ย เธออันนี้มัน จริง ๆ เลย" <chuckles> <chuckles> อะไรประมาณเนี้ยค่ะ แล้วเราก็ไม่กล้า ไม่กล้าที่จะแบบ ผ ขับมอเตอร์ไซค์ผ่านไอ้ร้านซ่อมรถอันนี้อีกเลยอะค่ะ <chuckles>
โอ้โฮ ค่ะ อืม แล้วเดี๋ยวนะคะ แล้วร้านมอเตอร์ไซค์ซ่อมรถ ตอนเนี้ย ยังอยู่ไหมคะเนี่ย?
อ่อ เราย้ายบ้าน ค่ะ <chuckles>
โอ้โฮ ย้ายบ้านหนีเลยเหรอคะ?
คือไม่ได้ตั้งใจย้ายบ้านหนีหรอกค่ะ แต่ว่าเหมือนแบบว่าพอ พอโตอะค่ะ ก็ย้ายบ้านไปที่อื่นแทน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แบบอาจจะเป็นเหตุบังเอิญมากกว่า เออ แต่ก็แบบเป็นที่แบบจดจำอะค่ะว่า แบบว่า "อ้าว น้อง น้องที่หิ้วถังแก๊สหนี" อะไรอย่าง เงี้ย <chuckles>
อ๋อ เออ ค่ะ อืม <chuckles> โอ้โฮ คือแบบ อื้อฮือ แสดงว่าถ้าเกิดว่าไปเจอกันอีกอะ ตอนนี้ก็น่าจะจำไม่ได้แล้ว ใช่ไหมคะ เพราะว่าจริง ๆ แล้วคุณเองก็ เอ่อ อืม ย้ายบ้านมานานมากแล้วใช่ไหมคะ?
ใช่ค่ะ ย้ายบ้านมานานแล้ว แล้วพี่ ๆ เขาก็คงจะแก่กันหมดแล้ว เพราะเราก็ยังแก่เลย อะไรอย่างเงี้ย แล้ว แต่วันนั้นน่ะ ก็คือกลับมาก็ด่าเจ๊ฉ่ำแบบอะ "เธอจะเอาแบบว่าร่มอะไปไว้ตรง กระบะ เขาเรียกว่าไรนะ ที่ตะแกรงข้างหลังรถทำไม?" อะไรเงี้ย มันไป เกี่ยว ไม่โทษตัวเอง แต่โทษคนอื่นไว้ก่อน ตัวเองจะได้ดูผิดน้อย งี้ <chuckles>
อือฮึ <chuckles> เออ เออ ก็ผิดที่คนเอาไปไว้ ใช่ไหม คนขับก็คือแบบ ตั้งหน้าตั้งตาขับไป แล้วตั้งหน้าตั้งตาบิดไปอย่างเดียว อย่างงี้อีกใช่ไหมคะ?
ใช่ค่ะ แล้วมันก็ ช่างบังเอิญเนาะ แบบว่าคุณนึกออกไหมคะ? ไอ้ตัวโค้ง ๆ ของร่มอะ ไอ้ตรงด้ามจับอะ มันไปเกี่ยว เอาพอดีเลยอะ อือฮึ
อื้อฮือ จริง ๆ มันเป็นจังหวะที่ลงตัวเหมือนกันนะคะ ไม่งั้นก็จะ ไม่ได้มีประสบการณ์ เนาะ ที่ทำให้คุณเองเนี่ย ยังคิดถึงแล้วก็ยังยิ้มได้ ยังหัวเราะได้ ค่ะ พอได้ฟังแล้วก็มองว่า คุณก็มีประสบการณ์ค่อนข้างหลากหลายนะคะ และอีกอย่างหนึ่ง ก็คือตอนนั้นถือว่า ตอนเด็กมากเหมือนกันนะ อายุแบบ ม. 1 ม. 2 นี่ก็คือแบบ 10 ต้น ๆ เองอะ ค่ะ คุณเองก็ โอ้โฮ บิด มอเตอร์ ไซค์แบบ อื้อฮือ ตั้งหน้าตั้งตาบิดจริงจังมาก ๆ เลยอะ
<chuckles> <chuckles> <laughs>

<laughs>
โอ้!
ก็คือไอ้ร่ม ไอ้ร่มคันนั้นน่ะ ที่เสียบอยู่ข้างหลังมอเตอร์ไซค์อะค่ะ มันไปเกี่ยวกับไอ้แก๊สปิกนิกของเขามา แล้วไอ้ที่เขาพยายามแบบส่งเสียงกันน่ะ ก็คือเขาบอก "อย่าเอาไป" อะไรเงี้ย
เป็น แล้ว อืม ท ค่ะ โอ้โฮ แล้วตอนนั้นคือจังหวะนั้นคุณก็ไม่ได้รู้อะไรเลย ใช่ไหม ไม่ได้สังเกตอะไรเลย แต่ก็คือบิดอย่างเดียวแบบว่าไม่ได้หันมามองเลย อย่างงี้ เหรอคะ?
ใช่ค่ะ แล้วเราก็ไปคิดว่าเหมือนมีผู้ชายดึง ค คือจริง ๆ อะเราลากถังแก๊ส มาแล้วมันหนักไงนึกออกเปล่า? แล้วแบบผู้ชายทั้งหมดอะ พี่ ๆ ตรงนั้นน่ะ เขาก็พยายามเรียกบอกว่า "หยุดก่อน หยุด ก่อน" อะไรอย่างเงี้ย แต่เราอะฟังอะไรไม่ได้ยิน มันอึ้งไปหมด มันอึ้งหมดเลยค่ะ
อืม ค่ะ
เออ จะ พา เพื่อนให้พ้นแบบว่าจะได้ไม่ต้องถูกแซว อะไรอย่างเงี้ย เรา ก็แบบ อ้าว บ คือเขาวิ่งมา ตามเอาถัง แก๊ส
โอ้โฮ เออ แล้วตอนนั้นจังหวะนั้นเขินไหมคะ? จริง ๆ หรือว่าอายไหม? พอเขาวิ่งมาว่า "ลากถังแก๊สของเขาไปทำไมเนี่ย?" อะไรอย่างเงี้ย
อึ รู้สึกแบบว่า อุ๊ย! อะไรอย่างเงี้ยแบบ เขาบอก "พี่ไม่ได้ แซว เหรอ?" อะไรอย่างเงี้ย เออ แล้วแบบเหมือน <laughs> แล้วทีนี้มันก็ไกลมาประมาณหนึ่งเนาะ แล้วเราก็แบบว่าแล้วเราจะกลับไปยังไงอะ? แบบ เออ จะต้องเดินเอาไปให้เขาเหรอ? หรือว่าจะลากกลับไปอีกมันก็ทุลักทุเลอะค่ะ สรุปสุดท้ายอะเราก็เห็นพี่เขาก็เดินตามมาแล้วเขาบอกว่า "จะรีบ ไปไหนอะ?" อย่างเงี้ย เออ เหตุการณ์เนี่ยค่ะ
เออ ค่ะ อืม
ใช่
โอ้โฮ อย่างงี้พอได้ ฟ พอได้ คุณเจอเหตุการณ์อย่างงั้นแล้วเรารู้สึกแบบ โอ้โฮ ไปไม่เป็นเลยไหมคะ? ถึงจะเป็น เด เลย ใช่ไหมคะ มันก็รู้สึกแบบว่า โอ้โฮ เป็นเหตุการณ์ที่พอฟังแล้วเนี่ยแสดงว่าคุณเอง ก็แบบว่า เป็นเหตุการณ์ครั้งแรกในชีวิตเลยไหมคะ? ที่ทำแบบนี้
อ้าว ใช่